हाँ, बिल्कुल। अगर आपने जैसे गोभी मंचूरियन की बात की, तो मैंने मेरा याद है कि 2022 में मैंने पहली बार खाया था और वही आखिरी बार था। मैं शायद अ, मैसूर घूमने गया था, कर्नाटक में। तो मैसूर पैलेस के सामने वो गोभी मंचूरियन अ, मतलब बेच रहा था। तब मैंने उसको एक बार ट्राई किया था। मैंने कहा, "देखते हैं, ये क्या चीज़ है।" तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और जो आपने कलर वाली बात की, वो बिल्कुल सही बात है। वो बहुत ज़्यादा लाल कलर की दिख रही थी, वो मुझे समझ नहीं आया, ये लाल-लाल क्यों है? फिर भी मुझे टेस्ट में अच्छा लगा, तो मैं खा गया और वही मेरा आखिरी बार था। उसके बाद मैंने फिलहाल कभी नहीं खाया उसको।
जी। हाँ। जी। जी, जी, अच्छा। जी। अ, जी, हाँ। जी हाँ, सही बोला आपने। वो गोभी मंचूरी तो बैन कर दिया है। अब कलरिंग के हिसाब से, जो कुछ ज़्यादा कलर्स का एड होता है ना, चैट्स वो रोकना तो नियंत्रण बनता ही है। खाना नहीं चाहिए, हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे ही करके क प्रोडक्ट्स से पुराने वाले सभी जो मिलावट के रोकें, तो अच्छा ही ना में रहता है ना, आजकल के ज़माने में, खाना कुछ ठीक भी ठीक तौर से खाना चाहिए। मैं वही बोलती हूँ।
हाँ, बिल्कुल, और आजकल कुछ ये भी ट्रेंड हो गया, जैसे कि कहीं जैसे मैंने आपको बुरा बताया कि चॉकलेट लपेट के दे रहे हैं। वैसे ही, कहीं न कहीं, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग इसको अच्छे तरीके में भी मतलब अ, यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अ, कुछ फल हो गए या फिर आपके ये खीरा हो गया अ, या फिर ये चुकंदर हो गया, इनको भी काटकर, स्लाइसेस में बनाकर, इनका जूस भी दे रहे हैं, और इनको अलग-अलग डिशेज़ पे ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा में मैंने देखा है, पिज़्ज़ा में चीज़ वगैरह ना डालकर के, ये फ़ल वगैरह डालकर क भी दिया जा रहा है। ऐसा भी जगह है, तो ये थोड़ा बहुत आप फ़ास्ट फ़ूड भी ले रहे हो, साथ में आपके फल और ऐसी चीज़ें भी आप खा रहे हो।
उ, जी। हाँ। उ, हुँ जी। जी, हाँ, सही बात। जी, हाँ, मैं भी देखा है ऐसा। फ़ास्ट फ़ूड के साथ थोड़ा ऐसा सलाद भी दे रहे हैं, जैसे कि खीरा, कैरट और थोड़े दाने रहते हैं ना, मोड़ आके रहते हैं ना, वो, वैसे वो सब दे रहे हैं, वो भी फ़ास्ट फ़ूड के साथ वो भी मिल रहा है। अद न आब जाक हम जाते हैं ना बाहर, तो देख के अच्छी चीज़ खाना ज़रूरी समझती हूँ मैं। ये सब कलरिंग के छोड़ के अच्छी चीज़ लेकर खाएँ, तो हमको सेहत भी अच्छी रहती है और अ अ, आगे चल के भी देखते हैं, कैसा अ, सब लोग यूज़ करते हैं, करके मैं वही बोलती हूँ।
जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि पसंदीदा फ़ूड डिश क्या है। इस पर हमने हर तरीके से बात की, और आपसे मुझे बात करके भी बहुत ही अच्छा लगा।
जी, हाँ। फ़ूड गया जी। उ, जी, हाँ। मुझको भी अ, हाँ। मुझको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओक अच्छा, धन्यवाद।
अ, धन्यवाद।